Genau, das ist einfach ich habe einfach nicht das Gefühl, dass, äh, wenn ich stell dir mal vor, ich habe 'n Job, 'ne Ehe und ich versuche mich auch noch weiterzubilden. Und jetzt jetzt, äh, fahre ich irgendwie 2 Wochen, äh, in Schottland, äh, äh, irgendwo Zelten und drehe da Däumchen. Also, ich glaube, das würde ich gar nicht schaffen. Kopf äh, auch mental nicht, weil ich einfach so viele andere Sachen jetzt auch irgendwie. Es steht vielleicht jetzt 'ne Fa Familienplanung an, ne? Meine Frau, die ist jetzt auch in dem Alter, wo sie sagt: „Jetzt gib mal Gas langsam.“ Und, äh, das sind dann so Sachen, wo ich jetzt irgendwie auch ganz andere Sachen im Kopf habe, wie zum Beispiel auch letztens habe ich die Heizung hier repariert, äh, im im Haus. Äh, das hat auch Geld gekostet und solche Sachen. Also, irgendwie ist das jetzt 'n anderes Leben für mich geworden und, ähm, da bin ich dann einfach nicht mehr bereit, äh, so viel Zeit da rein zu investieren. Klar, wenn ich hier vor'm Rechner sitze, dann spiele ich gern noch mal so 'n Survival-Spiel oder so. Und, äh, da kann ich ja auch ganz viel virtuell erleben, ne? Aber so 'n Spaziergang oder so, das fehlt mir schon. Also, jetzt wirklich mal so 'n also so 'ne Wanderung durch 'n Wald, vielleicht in Frankreich oder so oder, ne, hier gibt's ja gigantische Wälder, wo man so richtig geil mal die oder auch über die Highlands in Schottland oder in Irland ähm, dass man da so richtig die die den Regen noch mal merkt. Also, es schmeckt auch also, es fehlt mir schon alles, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du könntest da aber schon theoretisch, so wie sich das jetzt rausgehört hat, ähm, eigentlich relativ Freizeit für dich auch machen, ne? Das vielleicht mal mit 'nem Urlaub verbinden, ähm, ne, dass du vielleicht, äh, bisschen mehr Natur ich weiß ja nicht, wie deine Urlauber aussehen. Nicht, dass ich dir jetzt unterstellen wollen würde, dass sie nicht, ähm, <chuckles> naturgeprägt sind, aber, ähm, ich denke, du bist da schon auf'm Superweg bereits, also viel weiter als, leider, leider, ähm, der Großteil der Menschheit, ne, da da du dadurch, dass du eben so viel auf deine Umwelt achtest, ähm, und auch bewusst lebst, wirklich bewusst lebst, ne, mit d das Beispiel mit den Bäumen, was du erzählt hast, mit dem Fleisch. Und, hm, es ist nun mal eben so, dass sich im Laufe der Zeit die Lebensumstände verändern und einfach nicht mehr so verdammt viel Zeit b bleibt. Und ich finde aber auch, dass du da für dich 'n Superweg gefunden hast, ne, w dass du das dass du das alles beibehalten hast und, ähm, auch strikt verfolgst. Und vielleicht solltest du das eben von der Seite sehen, ne, dass du immer noch 'n Beitrag leistest, aber nur halt nicht jetzt
Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay, danke. Mhm. Mhm. Stimmt, ja.
wirklich aktiv, ne, ähm, mit einer Tätigkeit, der du nachgehst.
Mhm.